Hmm, oo, ah, karamihan ng mga aktibo ngayon sa social media aminin natin, eh, itong mga Gen Z nga na 'to, yung mga kabataan natin, siguro dahil na din dun sa sinabi mo na yung parang, ah, nakikipagsabayan sila, oo, sa mga kung ano man yung trend, so, mag-a-upload, so, mas mas ma marami kang ina-upload, sabi mo nga kanina, parang mas prone kang ma-bash, oo, kas kasi ano, eh, sabi nga nila, ah, ah, 'pag ka mas masyado kang, masyado kang parang nakikita ng tao, mas nakikita din nila yung mali mo, so, at at yun isa yung mga kabataan diyan sa mga aktibo na' yan, so, yun nga sila din yung parang, mm, medyo parang nagkakaroon ng mga mental health problems ngayon na nakikita natin, na parang, ah, merong nagiging epekto sa kanila, at na-de-depress, at may ginagawang hindi maganda, na ayun nga yung mga mga hindi dapat gagawin, oo, dahil hindi nga na nila kayang kontrolin yung yung ganitong sitwasyon 'pag ka sila yung na-bash, gan'yan, ikaw ba, paano naapektuhan? Mm.
Gen Z. Mm ta Ta Tama, tama sang-ayon ako don. Oo, 'tsaka ta ah, sang-ayon ako dun sa mga sinasabi sinabi mo ano, siguro, eh, dagdagan ko nalang, siguro na ang mga generation kasi ngayon ano, ah, 'di naman siguro lahat, parang masyado na kasing soft, 'di ba? Hindi tulad natin mga batang 90s, na parang wala wala lang satin yung mga depression na 'yan 'di ba, yung mga pagod na ako sa acads, wala tayong gano'n, di ba? Kahit nung ano, 'di ba, kahit pag-uwi natin talagang inaano pa nga tayo ng mga ere ba ng mga teacher natin. Talagang wala pang social media, talagang 'pag nadapa tayo, talagang so wala, laban lang, talagang ano pa, ah, laban pa, 'di ba? Eh, ngayon mga kabataan kasi masyado ng soft, naging dependent na sila sa social media, na everytime siguro na may, ah, may kaaway sila, eh, dun nakikipag-bangayan tapos pag may problem sa family dun na sila mag-aano sa love life, 'di ba? Wala na silang ano, eh, parang nagiging ano din, eh, parang sobrang 'pag open nila social media parang, 'di na nila alam na parang s'yempre hindi naman siguro sasagot yung social media 'di ba, hindi ka diyan matutulungan ng karamihan diyan, kaya yung iba siguro na-de-depress, kaya siguro yung iba siguro nagpapakamatay, siguro yung iba, kasi wala silang talagang totoong na napapag-out ng mga problems.
Hmm. Hmm. Hmm, tama. Mm. Tama. Hmm. Mm. Mm. Tama. Oo, mas soft nga. Oo. Ayan. Mm. Mm. Tama. Mm. Tama. Hmm. Ayan, tama. Mm. Hmm. Ayan. Ayun. Hmm. Tama, ayan, oo, napaka-vulnerable ng mga kabataan ngayon, oo, sab agree ako diyan, oo. Dati kasi at tsaka dati din kasi alam mo yun, yung oo, hindi nga tayo gano'n kadapok, parang mas <laughs> oo yung mga na mga ba ba batang 90s din kasi ako, pero oo, ano yung mga p'wede sa tingin mo ba ano yung mga p'wede nating gawin para ma-protektahan yung sarili natin, o ang iba laban nga dito sa cyberbullying?
Yes. Mhm. <chuckles> Yeah. Same, same.

Siguro para sa akin kasi ano, eh, parang trend na din kasi siya 'di ba na parang di mo na kayang mabuhay na walang Wi-Fi, eh, tsaka social media, 'di ba? 'Tsaka hinahayaan din kasi nat natin siyang i i ah i ipasok, ah, makapasok sa buhay natin kasi unang-una ano, eh, kumbaga kasi siyempre social media 'di ba, in-open mo ang buhay mo sa iba 'di ba? Kung mahilig ka mag mag-my day or mag-post ng kung ano-ano, talagang dun ka talaga nila titirahin 'di ba? Pag example 'di ba, sa social me media pa naman madaming inggitero diyan, 'di ba? Palihim kang gustong bumagsak 'di ba, pag mag-post ka lang ng achievements mo andiyan na yung, "Oh, pasikat ka na masyado," parang ano, "Di ka naman nagpapautang," mga gano'n ba. Ang mga tao pa naman 'di ba, mahilig na manggatong yung mga Pinoy 'di ba, kahit walang alam masyado silang ano, eh, yung engaging talaga dun, eh, gusto lang talagang 'di ako papahuli dito sa trend na 'to, eh, gano'n, mm. <chuckles>
Hmm. Hmm, mm. Hmm. Mm, ayan. Tama. Mm. Mm. Hmm, tama. Ayan Tama. Hmm. Mm. Hmm, tama, tama. Ayan, tama, tama, tama. Tama. Ayan, <chuckles> tama, tama, oo, napapansin ko nga parang gan'yan 'no, so pag may isang i binabatikos na kung sino man siya, social content creator or artista. Alam mo yung mga comments, sunod-sunod nakikisawsaw yung mga tao kahit hindi naman nila alam yung mang yung lahat nung nangyari 'di ba, yung buong kwento. So, sabi mo nga kanina one sided parang, "Tutal, tutal maraming bash sa kanya ngayon makikisali 'ko masarap kasi mam-bash, eh," sabi nila. So, oo, parang mahi mag ma madaling mamuna, eh, madaling mamuna lalo na yung ano yung mga pagkakamali nung, nung mga tao ay hindi naman mga tao parang mga celebrity yung lagi nating nakikita. Kaya siguro gano'n kaya masyadong laganap yang cyberbullying kaya madali din siyang gawin, oo madali siya, madaling mauna madali ring mag-comment, oo so 'yon gano'n siya 'di ba? Mm.
Mm. Yes, oo. Nangyayari or buong kuwento. Mm. 1 second. Pam-bash. Tama. Oo. Ayun, oo pero ano, ah, paano kaya naapektuhan ng cyberbullying ang mga kabataan ngayon lalo na siguro yung mga Gen Z o kahit sino man na biktima nito?
Hmm. Hmm.